Sì ovviamente, anche perché poi insegnanti, inse ehm, professoresse, professori comunque sono a rapporto con anche una fascia demografica piuttosto giovane. E che quindi potrebbe esse
Ehm, ma secondo me cer certe cose, certe skills di base come l'intelligenza emotiva deve essere insegnata in in età più tenera, quindi proprio alle elementari.
Sì, sì, sì, assolutamente, esatto. E quindi bisogna evitare anche un un'alienazione anche dei dei bambini o delle bambine che esposti a questi strumenti senza un contatto, uhm, fisico comunque
Perchè Certo, umano. Quindi che no che non siano come degli androidi lobotomizzati che passano tutta la giornata chini su un un tablet o altro isolandosi da da tutto il resto.
Esatto. Assolutamente. Eh, esatto, un altro aspetto potrebbe essere quello della socializzazione, perché comunque se tu ti rapporti esclusivamente a degli schermi, perché comunque l'intellegi dellle incerte digitale questo si parla cioè, sono comunque schermi, va e si va un po' a perdere quella che è poi la socialità di bambini, bambine, ragazze e ragazzi che crescono con queste tecnologie.
Certo. Ma secondo me già da piccoli un buon utilizzo è quello che fa, non so, mi viene in mente la Finlandia come paese europeo in per cui tutti i bambini hanno un tablet su cui vengono scaricati tutti i libri, quindi senza sgravi di costi per per le famiglie e senza peso sulle spalle per i bambini che si devono portare in giro degli zaini stracolmi, ehm, però sicuramente all'intervallo: "Bambini giù i tablet e usciamo a giocare o fare altro." Quindi ci deve essere spazio per entrambe le cose. No.
Certo. Beh, ovviamente. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Peso per i bambini, certo. Certo. Sì, che poi c'era appunto anche la questione che sembravo ad un liceo di Roma del sequestro dei totale dei telefoni una volta entrati venivano restituiti solamente post lezione.